Kak boleh enggak sih cerita? Mungkin ada hidangan yang tertentu gitu, yang biasanya tuh selalu ada kalau misalnya perayaan di keluarga.
Boleh dong Kak, eee, pasti itu di semua juga pasti ada ya Kak, ya, kalau, eee lebaran apalagi, lebaran nah, aku cerita lebaran aja, ya? Eee, karena lebaran sih heeh. <chuckles> Lebaran sih pasti semua orang khas dengan ketupat, ya kan? Yang aku punya nih, daerah aku, aku kan di Bandung ya, tapi beda sih sama, eee, rumah yang lain gitu. Yang aku tahu, ke teman-teman juga, eee, va variasinya beda, gitu, variasi makanannya beda. Kalau aku kan, eee, dapat dari nenek aku itu, eee, ke ketupat, eee, s sambal g opor ya. Opor mah pasti ya, sambal goreng kacangnya tuh yang dikuahin Kak, terus semur, terus ase cabe hijau, emping, sama acar, biasanya gitu. Nah kalau yang di lain kan
Iya. Oh, boleh boleh banget Kak. Biasanya ada apa tuh, Kak? Iya. Oh, kenapa tuh bedanya? Iya. Oh iya? Oke. Wah, berarti ini udah temu turun temurun ya, Kak?
Iya. Kalau di yang di lain aku lihat cuma sambal goreng kentangnya tuh yang kering ya, terus pakai hati, sambal, apa, pakai hati, sambal goreng hati, terus opornya samalah, tapi enggak ada semur, aku lihat sih, gitu loh. Enggak ada emping juga, ya kan, ya?
Iya. Iya. Oh, iya sih Kak. Jarang, benar, jarang ada semurnya.
Heeh, jadi Iya. Jadi, aku mah macem, eee, apa, beraneka macam. Jadi di pe di piring itu penampilannya keren tuh Kak. Merah, hitam, dari semut, merah, putih, hitam, hijau dari sambal goreng, a apa, dari ace ase cabe hijau, terus acarnya kan ada warna wortel sama timun kan? Jadi lucu tuh. Jadi kelihatannya lucu banget, gitu. Iya, warna-warni. Jadi mau makannya juga, sebelum makan juga, jadi kan kita jadi, eee, apa, kepengen foto dulu kan, "Bagus nih." Katanya begitu. Oke.
Iya. Oke. Iya, kuning. Berwarna. <chuckles> Iya sih Kak, benar. Nah, aku mau nanya nih Kak, aku penasaran sama semurnya. Kalau biasanya opor kan ya udah, di mana-mana kalau lebaran pasti ada ya, kalau di tiap rumah, tapi kalau semur tuh biasanya semur apa, Kak?
Iya, betul. Aku bikin semur daging. Jadi, dagingnya tuh dari sengkel tuh Kak. Nah kalo i tapi aku beda teknik sama mamah. Kalau mamah lebih ke heeh, lebih disambungin gitu Kak.
oh iya. Oh, a bedanya dimana, Kak? Disambungin kayak gimana tuh? Apakah mungkin ada cara-cara yang khususkah? Atau mungkin, eee, yang kalau mama tuh lebih dari langsung dari nenek, kayak tadi Kakak bilang kan dari nenek tuh ya, Kak?
Iya. Iya, betul. Jadi, kalau mamah itu begini Kak bikinnya tuh daging, air, kecap, gitu ya, terus sama bumbu-bumbu, gitu kan. Nah, kalau aku bikinnya beda enggak gitu. Jadi si daging tuh dicuci sebentar, kan ya, dicuci sebentar, terus taruh, terus dikasih kecap, eee, bawang goreng, gitu kan, terus, eee, merica dan segala macamlah ya bumbu-bumbu, terus tutup aja. Enggak pakai air. Jadi dia keluar airnya sendiri dari situ Kak, dari daging, heeh, heeh, jadi itu lebih, eee, cepat empuk, satu. Keduanya lebih meresap kan bumbunya, gitu kan. Kalau mamah, kalau ngerebus itu jadi lama Kak. Kalau ibu aku mah ada 1.5-lah enggak mateng mateng ini Kak, <chuckles> gitu Kak. Heeh.
Iya. Iya. Gimana tuh, Kak? Iya. Oh, dari bu dari dagingnya, wah. Benar. Lebih meresap bumbu ke daging. Oh iya. Iya juga sih Kak dan biasanya kan kalau air dari dagingnya itu kan, kalau misalnya keluar berarti lebih, rasanya lebih pekat enggak sih, Kak?
Iya, ngaldu kan. Heeh. Ngaldu banget, gitu kan. Jadi, eee, rasanya, aduh gurih, gitu kan. Nah, itu si dagingnya tuh sampai empuk, gitu Kak. Padahal cuma 3/4 jam, mamah 1.5 beda 3/4 jam, iya kan? Eee, luar biasalah gitu, ininya gitu, apa, eee, penemuan aku doh. <laughs>
Benar, wah. Eh, iya. Wah. <chuckles> Wah, kalau berarti, kalau sekarang kan Kakak yang masak tuh. Aku mau tanya, mungkin kita flashback nih, kalau dulu-dulu berarti kan itu kan resep turun-temurun, ya? Nah, kalau dulu yang bertanggung jawab untuk masak berarti, nenek berarti, Kak?
Iya. Boleh. Iya iya. Iya. Kan nenek ak nah, nenek itu ada 2 eee, ada nenek dari mamah beda Kak. Kalau nenek dari mamah aku mah nya bikinnya itu sambal goreng hati, gitu kan. Nah, kalau di, eee, n kalau dari nenek yang dari bapak itu yang komplit itu, ad eee, sampai ada semur. Oh iya nenek dari aku mah itunya si ca eee, sicabel, eh apa, cab ase cabe ijo
Oh, iya. Iya. Oh, jadi nenek dari papah. Oh, oke.
sama acar, heeh. Kalau yang dari bapak mah, sama itu yang tadi aku bik eee, bikin semur sambel goreng kentang, yang ca yang kuah, gitu kan, pakai emping, gitu. Gitu yang di-combine iya dikombinasi itu ya kan jadi keren, "Wah, benar nih, dari nenek dari mamah," eh apa, "ibu mamah sama ibunya bapak aku." Dicampurin kan jadi bagus tuh, jadi colorful, gitu loh. <laughs>
Yang, iya semur. Iya. Wah. Jadi itu akhirnya digabungin tuh, Kak? Iya. Iya. Wah, aku aku penasaran nih Kak, kayaknya enak-enak juga bikin lapar ya Kak. Aku penasaran banget. Waktu akhirnya dicampurin itu, itu jadinya, eee, di generasi mamahkah yang akhirnya mencampurkan 2 budaya itu? Atau memang waktu nenek? Akhirnya ya udah, nenek yang dari mama dan dari papa, akhirnya menggabungkan itu? <chuckles> gimana tuh, Kak?
Oke. Eh, begitu. Enggak. Jadi, dari generasi mamah. Mamah yang ngegabungin 2 makanan itu karena yang kayak sambal goreng kentang yang, eh, sambal goreng hati yang dari ibunya tuh enggak kepakai kan. Kurang ada kuah-kuahnyalah jadi si kuahnya tuh enggak, enggak apa sih, kan dari si ini tuh, si santan opor sama santannya si cab apa, ga sambal goreng kentang tuh jadi a bagus tuh warnanya. Putih sama merah gitu kan, tapi rasanya tuh ah, ma ajiblah pokoknya. <chuckles> Oh, cerita.
Oke. Iya. Iya. Benar. Wah. Berarti memang udah dari turun-temurun ya, Kak? Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Biasanya itu tuh kan berarti waktu turun-temurun itu, apakah dulu waktu kecil nih k ya Kak, kita kan lagi flashback nih ya Kak, nah itu tuh waktu kecil tuh Kakak, eee, diajarin langsung? Atau memang pas udah gede nih baru Kakak m mau belajar, gitu? Kayak apakah dari dulu sudah mau belajar atau gimana tuh, Kak?
Iya iya. Iya iya. Aku lebih lihat, eee, lihat mamah masak ya. Lebih lihat, enggak enggak dip enggak belajar cuman ma aku lihat, "Oh motongin kentangnya kayak gini," gitu kan, misalkan ya, "ayamnya, terus gini bumbunya ini, ini, ini." gitu. Jadi lebih lihat enggak enggak enggak belajar sih gitu, lihat aja. Enggak, cuman aku bantuin gitu, motongin gitu kan segala macam. Jadi dari kecil tuh, kayak bikin kuenya juga udah ikutan, ikut ikut campur, gitu loh.
Oke. Oh, engga ikut. Oke oke. Oh, oke. Jadi memang dari kecil, memang udah kayak ngikutin mamah masak. Jadi langsung lihat gitu. Enggak langsung kayak, "Oh ini diajarin satu-satu." Enggak, jadi cuman karena, eee, sering terlibat aja berarti ya waktu masaknya, prosesnya.
Iya, betul betul. Nah itu dia, jadi kalau justru ter kalau lebih terlibat gitu lebih cepat masuk Kak. Jadi enggak usah kayak orang-orang cutat catat, gitu ya kan, atau repot gitu. Kalau di situ kan lihat, "Oh, gini si mamah nih masaknya, terus bumbunya oh ini, ini, ini, ya udah tahu." Gitu loh. Jadi enggak ada yang miss-lah, gitu. Intinya si bumbu itu gitu kadang karena kita tahu dari awal, dari kecillah baris pasti kayak pelajaran apa pun kan kalau kita ada di sering, apa sih, heeh, sering, udah sering tiap hari misal atau tiap tahun gitu, di itu kan udah langsung ngelotok, iya enggak Kak? Enggak usah pakai ditulis-tulis, benar enggak?
Benar. Iya iya iya. Wah. Dari kecil udah terbiasa. Oke. Iya sih Kak, benar. Nah, aku penasaran juga nih Kak. Biasanya kan lebaran gitu kan pasti banyak tamu-tamu yang datang ya, Kak? Entah itu dari keluarga jauh atau mungkin dari teman-teman sendiri, gitu, biasanya ada enggak sih, misalnya kayak, eee, ngomong atau mungkin, apa ya, komentar, gitu, kayak, "Ih, ini enak banget," atau mungkin, "wah lengkap ya." Gitu enggak sama kayak lain? <chuckles>
Iya. Oke, oke. Iya iya. Iya, benar benar Kak. Se aku kem wah, kan aku pernah dapat orderan, eee, masak, eee, untuk lebaran nih Kak, ya kan. Nah
Iya. Oh, sampai dapat orderan ya, Kak?
Iya. Aku tuh aku tuh promosi sebetulnya di Facebook waktu itu, ya kan. Nah terus ada yang pesan Kak. Itu sam sam itu tuh, eee, jadi nge-repeat gitu loh dia setiap tahun pesan Kak.
Iya. Oh, oke. Jadi setiap tahun mereka iya benar. Berarti tiap tahun ada i kliennya. <chuckles>
Berarti kan enak, ya? Heeh. Nah, teman ak iya dia pesan selalu, heeh, si pesan selalu, tapi cuman aku, eee, setelah umroh yang 2019, aku udah enggak bikin lagi. Waktu itu dia mau pesan, saya bilang, "Aduh maaf aku lebarannya mau ke ini," saya bilang gitu, "ada," apa, "mau," e "mau lebaran di sana." Terus bilang, "Oh iya iya iya deh. Nanti deh tahun depan." Gitu. Nah, dari situ aku udah enggak pernah lagi bikin lagi promo.
Iya. Oh, oke, karena mungkin udah tiap tahun, udah ada yang pesan juga ya Kak. Jadi kalau promo kan nanti juga jadi banyak pesanan ya, Kak?
Iya. Ya git Betul. Itu aja kan udah aku sampai sampai, berapa ya, 10 oranglah 10 orang itu rasanya, gimana sih, emang enak juga ya. Aku jadi enggak usah enggak usah, apa, jadi kalau mau masak juga kan ngikut bumbunya mereka kan, gitu kan.
Iya. Benar benar, tapi biasanya ah, maaf aku potong ya Kak, tapi biasanya tuh kalau misalnya itu kan, eee, promo ya, Kak? Kalau misalnya perayaan sendiri itu, ada enggak sih keluarga yang, "Oh kita datang aja nih ke rumahnya si Kakak," nih ya, "pasti di sana banyak lengkap." Jadi, kayak ada yang udah tiap hari langganan untuk datang gitu kalau misalnya lebaran karena cari hidangan itu di situ. <chuckles>
Iya kan. Terus, eee Apa tuh? Apa apa? Iya. Iya. Iya. Itu ini s eee, adik-adiknya mamah Kak. Itu mah wajib tuh bawa pulang, kan ada yang di Jakarta terus ada yang di Bogor. Itu wajib bawa pulang tuh. Kayak kue ki eee, nastarnya gitu kan, kue, eee, apa bin apa namanya, ka eee, kastengel sama su maka masakannya pasti bawa dia.
Oh, iya? Iya. Iya. Iya. Apalagi kalau masakan yang banyak gitu kan, pasti dibawa pulang ya, Kak? Wah seru sih Kak.
Iya benar Kak. Jadi, eee, mereka tuh udah ba eee, disiapin dari rumah mamah 1 toples 1 toples. Kan nastarnya tuh kita beda Kak karena bikinnya tuh si nas eee, apa, eee, selainya itu kan bikin sendiri. Nah, itu tuh rasanya tuh wangi wangi, apa, cengkeh sama wangi kayu manis Kak si selainya tuh. Terus udah gitu kita enggak pakai yang e tambahan mentega A, B, C, D, gitu kan. Jadi benar-benar, eee, renyahnya tuh dari karena kita kalau mau masak itu tuh tepungnya tuh dijemur Kak.
Iya. Oh, oke, wah. Iya. Oh, jadi tepungnya dijemur dulu. Wah, berarti ada resep khusus ya Kak?
Dijemur dulu seharian. Heeh. Iya. Jadi ori banget kita mah gitu loh. Jadi yang bukan pakai mentega A, B, C, D, atau apalah pokoknya untuk pengembang pe apa, jadi supaya renyah itu enggak kita mah. Jadi asli aja. Hmm. Nah, itu tuh paling diambillah paling di, apa, paling ditunggu itu kue sama ketupat kita yang super girly. <laughs> iya maksud segala ada.
Iya. Wow, kalau Kak iya, gimana tuh, Kak? Oh, kenapa tuh, Kak? Oh, iya sih, tapi biasanya nih Kak, ada enggak sih pernah, mungkin cerita lucu dari hidangan tersebut atau pas menyajikannya di rumah, ada enggak sih, Kak? kayak mungkin ada rebutannya atau mungkin, pas mungkin kurang. Berarti, aku juga mau nanya nih Kak, berarti masaknya porsinya banyak banget ya Kak? Karena kan dibawa pulang juga ya Kak.
Iya. Apa tuh? Banyak. Kita suka banyak kalau sampai ketupat juga suka sampai 150 Kak.
Wah, sekali ini Kak, berarti
Iya gitu. Sekali bikin seratus lima puluh, terus ayamnya 5 kilogram gitu kan, karena orang pada makannya tuh bukan, bukan satu kali makan, gitu kan. Jadi semisalkan ada nih, eee, saudara yang dari pokoknya harus ke tem ke tempatnya si, eee, tantenya, gitu kan. Kan kakaknya bapak di situ mah ketupatnya enak jadi sama keluarganya tuh bawa mereka, gitu kan. Jadi aku tuh bawa itu ba eee, suka beli yang, eee, apa, se selalu mamah selalu nyediain beli itu, beli piring yang, apa sih, stirofoam yang tinggal buang, gitu kan. Itu selalu mamah tuh hmm, pokoknya ja jadi kalau mau e pagi-pagi tuh a orang-orang yang yang kecil-kecilnya juga udah pada lari ke sini tuh.
Iya. Iya. Iya. Iya iya iya. Iya. Benar. Biar bisa dibawa pulang. <chuckles> wah, <chuckles> pernah enggak sih kayak habis gitu?
<chuckles> Benar. Ah, pokoknya aku heeh, aku pengen makan di situ. Iya Kak. Jadi, kita tuh enggak sampai enggak sampai kayak orang lain 4 hari 5 hari ya, 2 hari paling juga udah habis tuh.
Iya. Wah. Pernah enggak sih kayak, misalnya ada yang datang terus, tiba-tiba, keluarga yang datang nih, terus tiba-tiba makanannya udah habis? Kayak udah ditunggu-tunggu banget, terus ternyata enggak kebagian atau biasanya orang rumah sendiri yang enggak kebagian, Kak?
Apa tuh? Enggak sih Kak. Kita benar-benar ngitung kok Kak. Pastinya kan keluarga ini, gitu. Keluarga ini pasti se eee, segini. Kita udah tahu tuh jadi persiap dipersiapin tuh. Pokoknya kalian kalau ke sini harus makan, gitu. Eee, malah jadi, apa ya, pokoknya ceunah, "Di sana mah semurnya enak," katanya gitu, "beda." Gitu kan. Eee, ada terus keluarga di keluarga mamah tuh aku pernah pas kesini kan mem waktu itu semurnya habis, "Yah!" Katanya gitu kan, "Aku pengen semur itu." "Eee, atuh nanti resepnyalah bikin." Gitu. Pernah sih itu kejadian kayak gitu juga. Ai yang yang salah satu item-nya yang habis Kak karena waktu itu daging itu kalau enggak salah lagi mahal, gitu ya. Jadi kita, eee, bikinnya buat, eee eee, apa, lebih ke keluarga dulu gitu, yang yang buat tamu mah udah aja opor. Kan ayamnya masih murah ya, mi, ayam sambal goreng kentang mah terus yang lain. Kalau daging kita le leb lebih di, apa, disiapin ke buat keluarga gitu jadi cuman
Oh, oke. Mmm, iya. Oh, oke. Oh, jadi iya. Iya. Iya. Oh, buat yang dalam rumah dulu gitu, ya?
Heeh. Berapa porsilah, heeh, atuh kan itu, <tsk> eee, apa namanya, eee, pengiritan dulu.
Sebenarnya iya sih Kak. Nah, padahal yang semur itu kan biasanya yang paling dinanti-nanti dan biasanya di keluarga lain tuh biasanya jarang gitu ya Kak? <chuckles>
<laughs> Iya. Enggak ada. Heeh. Mereka sampai minta resepnya loh Kak
Oh. Jadi ada juga yang minta resep? Yang minta resep itu dari keluarga atau dari siapa, Kak? Oh keluarga Mamah.
ke aku. Iya, ada sama. Keluarga mamah keluarga mamah, hmm. Ada juga sih teman aku kayak kemarin waktu aku, bukan bukan kemarin sih, sebelum yang umroh itu. Aku kan bikin, nah dia datang nih, ma "Mau cobain enggak?" Aku bilang ma dia datang ke sini dikasihlah, eee, apa, yang 1 porsi itu be beraneka macam, "Aduh teteh mau banget ini, enak aku pengen dong," katanya "resepnya aku boleh enggak bawa pulang?" Bawa. Bilang gitu ke aku, "Mau apa aja? Nih dikasih," dua "dua ayam, 2 daging." Gitu kan, "Wah aku dibawa pulang." Terus, "pulang pulang buat an anak kamu." Aku bilang gitu.
Iya. Hmm, iya. Iya. Wah, karena memang mungkin ciri khasnya di keluarga Kakak ya, ada semurnya, gitu. Jadi pasti orang bakal datang dan cari gitu ya, Kak? Wah, keren sih Kak.
Iya. Iya betul, sama Kak ase cabe ijo juga Kak. Ase cabe ijo di tempat lain enggak ada.
Oh iya? Oh iya juga sih karena kan memang di tempat Kakak kayaknya lebih banyak variasinya, ya?
Iya, iya. Iya. Jadi kita benar-benar, apa sih, eee, ini bangetlah hebohlah.
Benar benar, tapi seru sih Kak. Jadinya kan juga, orang juga yang datang bertamu puas dan kenyang juga ya Kak. Wah, aku jadi laper juga nih Kak. Wah, makasih ya Kak udah berbagi juga.
Iya dan apa <laughs> Sama aku juga nih. Eee, jadi jadi inget, apa, jadi inget hari raya Idulfitri. Itu kan berbagai macam makanan terus ingat
Apa tuh, Kak?
apa loa apa pengennya, rasanya bikin pe jualan gitu, tapi yang komplit gitu Kak. Cuma aduh udah tua gini ya udah capek, <laughs> iya iya.
Oh, oke. <chuckles> Iya juga sih Kak dan itu biasanya makan waktu juga ya kalau makanan berat kayak gitu. Wah, makasih ya Kak udah mau berbagi sama aku.
Iya, betul. Betul betul. Sama-sama Kak. Oke. Sama-sama. Selamat sia eh selamat siang, selamat salam sehat, dah.
Iya. Sampai jumpa Kak. Salam sehat. Selamat pagi Kak. Mari.
Yuk lagi. E